तो मैं आपको कहीं न कहीं बताऊँ तो अ, देखिए मुझे ना काफ़ी एक परेशानी आजकल हो रही है मेरे काम को लेकर, देखिए मैं ना एक कंपनी में काम करता हूँ, पिछले 2 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता हूँ कहीं न कहीं। तो देखिए अब मैं कोडिंग करता हूँ, तो कहीं न कहीं गलतियाँ होती हैं, अब गलतियाँ भी होती हैं और कहीं न कहीं देखिए आप कोडिंग करते हुए गलतियाँ भी होती हैं और आप ना नई-नई चीज़ें सीखते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि आप जो है आज जो यू कर रहे हैं वो शायद कल अलग हो जाए, परसों कुछ अलग हो जाए, तो कहीं न कहीं देखिए हमें ना नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ती है और नई-नई चीज़ समझनी पड़ती है और गलतियों सीख के आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए अब जब भी हम काम करके देते हैं ना तो एक ना एक फीडबैक मिलता है हर काम का हमें, जब भी हम कोई कोड लिख के देते हैं उसका हमें एक फीडबैक मिलता है। तो वो फीडबैक क्लाइंट की तरफ से आता है और हमारे मैनेजर की तरफ से आता है, तो देखिए मुझे ना कहीं न कहीं देखिए 2 साल हो चुके हैं काम करते हुए मैं टीम लीडर बन चुका हूँ अपनी टीम का, कहीं न कहीं इतना मैं काम सीख चुका हूँ। तो ना मुझे फीडबैक जब आता है ना, तो मेरे को ना काफ़ी एक ना एक मेरे को काफ़ी अंदर से एक अजीब सा लगता है जब कोई गलत फीडबैक आता है तो सामने से। मैं काफ़ी ना एक उसको एक अच्छे तरीके से ले नहीं पाता और मैं काफ़ी रक्षा र रक्षात्मक हो जाता हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं काफ़ी एक ऐसा हो जाता हूँ कि नहीं-नहीं मैंने गलती नहीं करी है या फिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं अपने काम को लेके ना काफ़ी रक्षात्मक हो जाता हूँ कि नहीं, नहीं यार ये मुझसे नहीं हो सकता या फिर ये तो किसी टीम वाले ने किया होगा या फिर मैं फिर ना थोड़ा-सा ऐसे हो जाता हूँ कि अरे यार, मतलब कोई काम ऐसे गलती के अगर कोई आई या फिर कोई ऐसे फीडबैक गलत आ गया। तो मैं थोड़ा बुरा महसूस करने लग जाता हूँ और मैं ऐसे बिल्कुल हो जाता हूँ कि नहीं-नहीं ये मुझसे नहीं सकता या फिर ये कैसे हो गया और कहीं न कहीं मैं अपनी टीम पे भी कभी-कभार वो गुस्सा निकाल देता हूँ, कि तुमने गलत किया होगा या देख के करा करो, ये करा करो, वो करा करो। देखिए जैसे अब आम तौर में करते ही हैं। कहीं न कहीं जब आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ऐसा होता ही है।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
तो मुझे आपसे यही समझना था कि मैं इस जो ये कहीं न कहीं जो भावना है मेरी उससे मैं कैसे उभरूँ? कि मैं बिना रक्षात्मक ज़्यादा हुए एक अच्छे से अपने जो फीडबैक मुझे मिलता है देखिए जो फीडबैक तो मिलना ही है देखिए गलतियाँ होंगी, सही होगा, गलत फीडबैक दोनों आएँगे। तो मुझे वही है कि मैं कैसे इसको एक अच्छे तरीके से एक सकारात्मक अ, तरीके से लूँ। आप थोड़ा-थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में मुझे?
जी। जी। जी, बिल्कुल। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। कहीं न कहीं ये हर व्यक्ति के साथ हर दौर में और हर समय होती ही रहती है। तो इससे परेशान होने के बजाय आप इसको एक अच्छे तरीके से अच्छे व्यवहार के साथ उपयोग करें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको जो वो फ़ीडबैक मिलता है कहीं न कहीं आप उसको लेके जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो कहीं न कहीं आपको एक दिक्कत भी देता है जो की मैं समझ भी सकता हूँ। आपकी और अच्छी तरह मैं जो आपकी समस्या है उसको अच्छी तरह समझने के लिए और कुछ सवाल करना चाहूँगा। तो आप मेरे को ये बताइए जो आपको ये फ़ीडबैक मिलता है, जैसे आपने बताया क्लाइंट से, बॉस से, तो ये किस तरह का फ़ीडबैक आपको सबसे ज़्यादा चुभता है? जैसे कहते है ना काम से जुड़ा वाला या सिर्फ आपके व्यवहार से बोल रहे हैं, या आप जिस तरीके से उसको बोला जाता है आपको, या जब आपसे वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं चीज़ों को लेके तो? मेरे को थोड़ा उसके बारे में बताइए?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
जो आपको सिचुएशन मिलती है उससे दे रहा हूँ, एक सुधार लाने के लिए दे रहा हूँ, जो आपको आगे मदद करेगी ना कि कहीं मैं आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा हूँ, चीज़ों को लेके, तो उसको आप समझें, ठीक है। और ख़ुद से हमेशा पूछें क्या इसमें जो इसने 10 या 15 मिनट मुझसे बोला है, इसमें क्या 2 से 3 मिनट भी ऐसा कुछ बोला है जो 2-3 पॉइंट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को ही पकड़ कर मतलब इन्होने सिखाने की कोशिश करी हो या इनकी टोन अलग रही हो, जहाँ पे मेरे लिए सहानुभूति भी हो या मेरे लिए अच्छी चीज़ें भी हो? मतलब एक कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या होता है आपकी बेइज़्ज़ती नहीं होती वो एक आपको सिखाने का तरीक़ा होता है, चीज़ें होतीं है और आपको उसमें सीखना पड़ता है। जैसे और भी मैं आपको बताऊँ तो फीडबैक के ज़्यादातर कौन देता है, जैसे आपने बताया कि आपके बॉस देते हैं और आपको हमेशा इस चीज़ से लगता है। तो हमेशा अपने बॉस की बात को थोड़ा समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे कह रहे हैं और उनका तात्पर्य क्या है? शायद वो आपको एक अच्छी सलाह ही दे रहे हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उनकी बातों को समझना पड़ेगा कि वो उस जर्नी से आगे बढ़ चुके हैं।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल जो आपने सुझाव दिए कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं बिल्कुल समझता हूँ जो आपने बताया और मैं बिल्कुल अब सुझावों का इस्तेमाल करूँगा, इनका उपयोग करूँगा, और मुझसे आपका बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
जी, मुझे भी आपसे बात कर के काफ़ी अच्छा लगा, आगे भी अगर आपको सलाह की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।